Exatamente. Eu já até conversei com o vendedor e eu falei com ele, ele falou: "Não, a gente tenta ajustar o saldo restante, s 12 meses fica legal pra você?" Eu falo: "Amigo, legal pra mim são v 120 meses, que são 10 anos, sabe".
<laughs> Exatamente. É. É, mas 12 pelo menos já é melhor do que 6, né. Estamos estamos fazendo estamos progredindo. Então, que tal, de repente, você estabelecer uma meta de que tudo que vai entrando, eh, que veio pela 2ª máquina, eh, você não gasta nem um centavo, você não coloca nada de volta no negócio, nada. Você só vai guardando 100% disso pra poder fazer esse investimento na nova máquina, porque daí pelo menos você tá você vai utilizar as 2 máquinas que você já tem de qualquer forma, porque você já comprou, né
Mas é, enfim Já é mel é, sim, com certeza. Sim. É, eu tenho que utilizar as 2, porque para o para o negócio como tá hoje eh, eu não posso usar uma só, né, porque, assim, até pra te ex te contextualizar, eh, acaba que fica 1 máquina pra cada negócio. Eu tenho 1 loja online e 1 loja física, então meio que ficou 1 loja pra 1 máquina ficou pra loja física e 1 máquina ficou pra loja online, sabe. Mas, então, assim, até te contextualizando melhor.
Exato. Justo. Aham. Perfeito. Então fica mais fácil até de você de você poder, eh, separar. Tudo que entrar na loja online vai ser guardado pra essa finalidade. Chegando perto, por exemplo, o que você pode fazer, quando você já tiver, assim, uns 40 mil você pode vender a sua máquina atual, porque daí você recupera esses 50 ou pelo menos uns 40, quarenta e cinco
Sim. Não posso ficar a então, assim não dá pra fazer, porque eu não posso ficar sem máquina. Eu preciso que a outra esteja lá funcionando
Não dá? Entendi. Ah, tá, precisa que a outra esteja lá antes de vender a a 2ª. Tá. Então você pode, então, fazer isso, né, tudo que entra online vai ser pra essa finalidade, né. Então uma vez que você conseguir esses 50% que você puder financiar os outros 50, você dá essa entrada. Você já tendo a 2ª máquina então você pode Exatamente, exatamente. E daí você pode fazer o saldo restante em 12 meses, mas você já tem a metade exatamente. Você já tem essa segurança que na que não vai faltar o pagamento, né.
É, exatamente. Uhum. Uhum. É, e aí vendendo a m a 2ª máquina já é metade do que da do saldo restante, né. Boa. Com a segurança, né. Uhum. Olha, verdade, isso
Então eu acho que essa pode ser uma opção, porque certamente se você precisou dessa 2ª. máquina é porque praticamente o negócio dobrou, certo?